Genau, genau. Ah, versuche ich auch die ganze Zeit immer, wenn mal wenn die mir mal wieder erzählt, dass irgendwie 'ne komische Meldung kommt oder so. Es ist vor allem es sind ja viele Kollegen davon betroffen, aber eine halt ganz besonders, deswegen hebe ich das jetzt so hervor. Und ihr versuche ich auch immer, wirklich gute Laune zu machen, zu sagen: „Hey, nimm dir das nicht so zu Herzen”, so. Und wie andere Menschen sich einem gegenüber verhalten, das hat auch oft nicht mit einem selber zu tun, sondern es hängt sehr davon ab, was das für 'n Mensch ist. So, wenn man ein glücklicher und ausgeglichener Mensch ist, dann, äh, tendiert man ja nicht dazu, andere anzukeifen oder andere runterzumachen, um selber seinen Selbstwert dadurch irgendwie, n n zu denken, dass man ihn steigert, weil er wird nicht gesteigert, nur weil man andere runtersetzt, steht man ja nicht höher, ne?
Ja. Nein, nein, das ist klar. Ja, ja.
Aber. Ja.
Ja, gut, aber da sind deine Möglichkeiten halt sehr begrenzt, ne? Also du kannst das nur für dich feststellen, dass, ähm
Mhm.
Du hast ja, glaube ich, gesagt, dass du als Aushilfe da auch bist. Da hast du natürlich auch nicht so viele Möglichkeiten, ne?
Genau, mittlerweile nur noch als Aushilfe. Mhm, genau. Also, jetzt helfe ich da aus und das ist schon besser, weil als ich da mehr gearbeitet habe, war mir das 'n bisschen zu viel. Ich habe auch gemerkt, dass ich mit Bauchschmerzen nach Hause gegangen bin, die nicht meine waren. Also ich habe mir d diese Last von den anderen halt selber auf die Schultern gepackt und habe versucht, Lösungen zu finden, und es war ist wirklich schwierig gewesen. Ich habe da nicht so viele gefunden. Vor allem, wenn Menschen sehr uneinsichtig sind. Es gibt ja offene Menschen, die für Kritik sehr offen sind, sagen: „Okay, das ist konstruktive Kritik, hast du recht, ich muss daran arbeiten.“ Aber, ja, andere auch nicht. Hm, genau.
Ähm. Ja, okay. Ja, klar. Ja, also du darfst es dir halt nicht so zu Herzen nehmen, wenn du keine Chance hast, da einzugreifen, also jetzt mal objektiv von außen gesehen, ne? Di sagst: „Okay, ich habe das ich kann die Kollegin 'n bisschen emotional unterstützen”, auch wenn's eigentlich ja nicht deine Aufgabe ist, aber jetzt mal im kollegialen Umfeld.
Mhm, Hm. Ja. Ja.
Aber wenn du natürlich nach oben hinaus da auch kein nach oben drüber also den den Weg nicht über die Ebene darüber gehen kannst
Mhm, ja.
dann gibt's halt nur hm, also, wenn's dich zu viel belastet, mal sagen, dann, ähm, ich glaube, als Floristin kämst du, glaube ich, auch woanders unter. Da muss man vielleicht auch die Konsequenz ziehen, weil auf Dauer deine Gesundheit
Ja. Ja.
ist also auch die seelische Gesundheit, psychische Gesundheit ist, äh ist viel zu viel wert, als dass du das aufs Spiel setzt.